Ah, eu eu me incomodo sim, porque, normalmente, a gente eu quando até quando eu compro, faço essas compras online, eu procuro às vezes até pago um pouquinho mais caro, porque a entrega é mais rápida, mas é porque é uma emergência. Se algum, né: "Olha, preciso ir num aniversário última hora, não pensei em nada", né. Então, aí eu vou num site que, realmente, tá você vê, porque às v quando você vai com fazer uma compra online, às vezes aquele produto ele tá div eh, divulgado em outras e lojas também, né. Então, assim, várias, até com preços diferentes, mas eu sempre procuro, né, sempre procuro, eh, b aquela se eu tô com pressa. Se eu não tô com pressa, tudo bem, pode chegar até se falou que vai chegar com 7 dias, e entregar 1 mês depois, se eu não tô com pressa, eu não acho ruim. Mas, se é porque eu eu disse, né, eu fiz a escolha de pagar um pouco a mais, pra ter naquele momento que eu precisava, daí eu não gosto não. Aí eu fico um pouco aí que a aí, assim, eu mando mensagem para o para o serviço de atendimento ao cliente, eu explico a né, e eu cancelo a compra. Normalmente eu cancelo a compra, e aí s saio pessoalmente. Como eu te disse, se é uma coisa de emergência, eu vou pessoalmente numa loja comprar, né. Eu gosto de comprar online por pela praticidade, mas não tem problema.
Hum. Uhum. Uhum. Sim. Entendo. Uhum. Uhum. Sim, sim. Exato. Uhum. Uhum. Em uma outra data. Uhum. Entendo. Sim, sim. Boa, boa. Uhum. Sim. Entendo. É. Faz sentido mesmo. Eu acho super interessante, e eu acho que a gente, realmente, tem que aproveitar essas oportunidades de tanto de compra, quanto de negociação, eh, online o e e co e co em comparações de preços e datas de entrega, porque fazem muita diferença mesmo, no dia a dia. Eh, e tem muitas pessoas, e principalmente aqui, fora do Brasil, que também têm o hábito de fazer compras, por exemplo, de mercado, online. E aí tem esses prazos mais reduzidos, 1 dia ou 2 dias pra recebimento e, eh, eu, por exemplo, fico super chateado se eu faço uma compra de mercado, que normalmente é uma compra que é pra chegar n n no mesmo dia ou daqui há 2, se passou daquele limite, <chuckles> já não gosto. Não sei se acontece a mesma coisa contigo.
Uhum. Hum. Uhum. É. É. Uhum. Tá. Uhum. Uhum. É. Sim, lógico. Eh, porque, eh, de novo, né, se é uma coisa que você pr não precisa d às vezes, tão e eh, assim, de imediato, tudo bem. Mas, de novo, uma compra é uma uma compra de mercado, sei lá, uma coisa que você precisa, normalmente, né, sei lá, seja para um jantar ou, né, meio rápido, então é, é diferente.
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. É, é diferente. É outro nível de de tolerância de limite, eh, do que em comparação a quando acontece uma chateação mais pessoal, né, como foi no caso, eh, do do do do seu primo, né.
É. É. É.